Mhm. Ja. Genau und eventuell auch, ne, was 'n Punkt auch leider dazu ist, dass ja oft es auch steht und fällt mit den Lehrern und, ne, manche Leute vielleicht sogar begnadet in Mathe wären, aber so schreckliche Erfahrungen haben, so schlechte Erklärer bei den Lehrern, dass leider für immer verleidet ist. Ähm, ist natürlich auch noch Punkt, ne?
Ja. Ja. Ja. Genau, ja. Ich denke, das ist auch 'n ganz wichtiger Punkt. Ähm, es gibt L gute Lehrer und schlechte Lehrer und wenn man an einen schlechten Lehrer Lehrer gerät, der die eigenen Talente und Fähigkeiten nicht fördern kann, äh, dann ist das wirklich Perlen vor die Säule, ne, für verschenktes ver verschenktes Potenzial. Da da könnte ich noch was erzählen über meine Grundschulzeit.
Mhm. Ähm, sehr traurig. Ja. Ach so, okay, was was gab's da für Lehrererfahrungen oder was kommt jetzt? <chuckles>
<chuckles> A die waren eigentlich w überwiegend gut, aber ich hatte zum Beispiel, hm, ähm, das Fach Musik in der Grundschule, ähm, und Arbeit und Technik, also handwerklich arbeiten. Und beides hat mir riesig Spaß gemacht. Äh, ich war da auch total gut so mit m also ich war musikalisch begabt und ich war auch handwerklich begabt. Aber leider ist das ist das überhaupt nicht, ähm, gefördert worden, sodass ich heute, äh, eigentlich, ja, Büromensch bin. U und, äh ja. <chuckles>
Mhm. Ah okay, mhm. Mhm. Mhm. Ah, okay. Also es wäre eigentlich auch noch schön gewesen, wenn das gefordert werden vielleicht w worden wäre, dann hättest du vielleicht wärst du jetzt Büromensch und würdest noch nebenbei vielleicht 'n kleinen Schnitzworkshop leiten.
Ja. Ja. Ganz genau, ganz genau. Du hast es erfasst, ja genau. Ähm, es i ich möchte jetzt nicht zu tief ausholen in die in die in die Wirtschaftspsychologie, was mein eigentlich mein eigentlicher Beruf ist, aber kurz gesagt, ähm, jeder Mensch hat, ähm, 2 große Stärken, ja? Also, bei mir bei mir ist das jetzt, äh, insbesondere, ähm, auf der einen Seite dieses psycho psychologische Menschenverständnis und auf der anderen Seite aber auch dieses dieses, äh, taktile Können mit der mit mit den Händen was machen, ne? Und ich i und ich sitze jetzt praktisch nur auf dem auf dem einen Ast, sage ich mal, <chuckles> auf diesem Menschenverständnis, was super ist was super ist. Aber ich würde mir
<chuckles> Mhm. Okay. Mhm. Ah, okay. Mhm. Mhm. Na, immerhin schon mal einen abgedeckt. Viele Menschen haben ja auch keinen einzigen abgedeckt davon. Da hast du schon mal 50 %, liegst doch gut. <laughs>
<laughs> Ja, ri rich richtig. <chuckles> Richtig. Richtig Ja, genau. Und um um deinen Gedankengang weiter auszuführen, ja, also meine Idee ist jetzt, ich möchte das eben hauptberuflich weiterhin machen, aber diese handwerkliche Sache dann vielleicht in meinem Hobbybereich, äh, m mehr umsetzen, also mit so 'ner Art Handwerkerkurs oder Gartenarbeit oder Hausumbau oder so, halt solche Sachen.
Mhm. Okay, mhm. Mhm, mhm. Ja, das machen ja viele so im Privaten dann noch, ne, so als Hobby, dass sie ganz klassisch 'n bestimmten Job haben, vielleicht auch im Büro, so wie du geschrieben oder beschrieben und dann noch nebenbei genau das gesamte Haus umbauen, ne, oder irgendwie manche schrauben an ihren Autos rum. Äh, das ist ja genau das dann, dieses Taktile dazu.
Ja. Mhm. Ja.